Ujú. Pues fíjate que sí, cuando estaba cuando, pues, fue lo de la pandemia y todo esto, tocó poner la universidad e en modo virtual, ¿no? Y yo recuerdo que fue una gran ventaja porque habían muchas compañeras que eran de distintas partes de mi país. O sea, que quedaba muy lejos de del campus de la universidad y que, porque abrieron como este campus virtual, ellas tuvieron la oportunidad de aingresar a la universidad, sobre todo en específico a a la carrera que cursamos y siento yo que fue una gran ventaja, porque, bueno, luego decidieron dejarlo en esta modalidad hasta que hasta terminarla, para que n las compañeras no tuvieran que dejar la carrera, ¿no? Entonces, éramos como mucha variedad eh, sí en distintas, como
Algo como que eh Sí, les facilitó el transporte, ¿no? Entonces, le hizo más accesible para más personas.
Exacto. Totalmente, mucho más accesible, porque, eh, habíamos compañeras de varias partes del país. Y también en cuestión de ahorro creo yo que trae muchísimas ventajas, ¿no? Porque no tienes que gastar ni tu tiempo en llegar a la universidad ni combustible exacto, totalmente. Ni transporte ni la comida que tú compres allá, sino que estás en tu casa y desde ahí puedes aprender, pero sí requiere de mucha fuerza de voluntad y también de, no sé, mucha habilidad de atención, ¿no?
Ni en transporte, me imagino.